Eh, brava, brava. No, io veramente. Poi, cioè una volta fatta la co conclusa la la cosa perché poi è stata abbastanza lungo come processo, nel senso che chiudere la società ha voluto dire fare un sacco di pratiche. E, poi avevo la macchina intestata alla società, l'ho dovuta reintestare a me, cioè, guarda mhmm, poi avevamo Sì, poi avevamo un prestito con la banca, abbiamo dovuto estinguere il prestito che onestamente non so neanche come abbiamo fatto. <chuckles> Te lo devo dire in onestà, non so come, guarda, un miracolo divino, e quindi sai quando vedi che comunque tutte le cose si cominciano a incastrare, okay, dici: "Vabbè, ehm, ho fatto questa scelta, va va bene così.", però poi ho avuto un crollo totale. Crollo total Sì, dopo dopo che aveva avevamo fatto tutta questa cosa qui, poi l'abbiamo deciso insieme di non andare più in ufficio, perché condividevamo l'ufficio che, insomma, era un costo anche quello. Il crollo perché ho, mhmm, autostima sotto ai piedi evidentemente, no, cioè da che mi sentivo
Mh. Mh. Mh. Mh. Okay. Eh, sì, immagi Tutto un inter particolare, immagino, immagi Mh. Okay. <giggles> Eh, è importan Eh. Brava. Va bene così. Ah, dopo? Ah, ah, ah. Okay. Okay. E il crollo perché? Sei andata in loop? A autostima o paura di quello che poteva essere dopo? Perché Eh.
Eh, tantiss Brava, paura di quello che che poteva essere dopo. Al che, insomma beh, mi son fatta anche aiutare, supportare psicologicamente. Ehm, e un po' alla volta insomma, ho riacquistato, diciamo, fiducia nelle mie capacità.
Okay, okay. Giusto, brava. Sì, ti sei messa all'opera.
Sì, fiducia nelle mie capacità, e quando ho cominciato ad acquistare fiducia si sono aperte delle nuove strade.
Eh.